โอ้โฮ แบบนี้ดีเลยค่ะ ค่อย เห็นทางออกนะคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้ว เรารู้สึกว่า ทุกอย่างมันดูมืดไปหมดเลย สำหรับเราอะค่ะ พอมายิ่งเห็นร้าน นะคะ ยิ่งเศร้าไปใหญ่เลย แล้วเราก็ยิ่งหดหู่ แล้วก็เรายอมรับเลยค่ะ เรา ม เปลี่ยนการมองโลก ไปเลยนะคะว่า จริง ๆ เรา ปกติเราจะคิด ว่า การที่เราทำดีกับใครอะค่ะ สัก วันหนึ่งเขาจะเห็นค่าเรา แล้วสักวันหนึ่งเขาจะดีกับเรา อย่างช่างก็เหมือนกัน เรา เคย บอกคุณแม่เนาะว่า "ให้เขาปัด ๆ เกินไปก็ได้ไม่เป็นไร" เราก็ซื้อข้าวเลี้ยงข้าวเขาด้วยก็ได้ เดี๋ยวเราให้เงินนอกจาก อ่า ค่าแรงช่าง ไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ให้ใจเขาเต็ม ที่เลยนะ โอนเงินไปให้ค่ะ บางทีก็ซื้อเครื่องดื่มให้ตอนเย็นด้วยนะคะ ปีใหม่ก็ให้ของขวัญค่ะ คือแบบเราก็ไปซื้อกระเช้ามาให้ด้วยนะคะ ทั้ง ๆ ที่เราก็ หาเงินลำบากเหมือนกัน ตอนที่เราท้อง คือเราไปขายของที่แม่สอดอะ เราเหนื่อย มาก ๆ เลย แต่เราต้องทำ เพราะว่าเรายอมรับว่าไปที่นั่นอะค่ะ มันเหมือนเปลี่ยนชีวิตเราเหมือนกันนะคะ คือยอดขายที่นั่นดีมาก ๆ แล้วก็ราคา สูงกว่าขายที่ใน กรุงเทพของเราด้วยซ้ำ คือราคาส่งอะค่ะ ได้ราคาสูงกว่าราคาขายปลีกที่กรุงเทพด้วย เราก็เลยรู้สึกว่า ตรงนี้ คือแรงใจของ เรา ให้เรายังอยากมี มีความฝันอยู่ กล้าที่จะคิดถึง ความฝันของเราอยู่น่ะค่ะ แต่ พอ เรามาบ้าน มาร้านเนี่ย มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ มันก็ทำให้เราหมดแรงเหมือน กัน แต่พอฟังคุณพูดแล้ว คือจริง ๆ เราสามารถที่จะจัดการได้นี่นา ตอนนี้ลูกเรา 1 ขวบ 5 เดือนแล้วค่ะ เราก็ เอ่อ มี แบบสามารถที่จะหาช่างได้ สามารถที่จะคุมงานได้ แล้วก็จ่ายเงินตามหน้างานได้ โอ้โฮ วันนี้ก็ดี ใจนะคะ ได้มาพูดคุยกัน แล้วก็ได้ระบายความอึดอัดในใจออกมา แล้วก็ได้รับคำแนะนำที่ดีด้วยอะค่ะ
อือ อะฮะ เข้าใจ เลย อ๋อ โอ้โฮ อา อืม อืม อา อืม ได้ค่ะ ยินดีเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้ แล้วก็ขอให้คาเฟเนาะที่ทำอะค่ะ เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในเร็ว ๆ วันนี้เนาะ อาจจะทยอย ๆ ทำไปก่อน ก็คือแบบว่าอาจจะแบบยังไม่เห็นผลวันนี้พรุ่งนี้ แต่ในอนาคตอะค่ะ มันต้องเห็นผลได้ดีแน่นอน
ค่ะ ยังไงต้องขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

อ๋อ โอ้โฮ เข้าใจเลยเนาะว่าวิกฤตตรงนั้นน่ะ ทำให้แบบหมดแรงเลย แล้วยิ่งแบบว่ามีฮอร์โมนของคุณแม่เข้ามาเกี่ยวด้วย อันนี้ก็คือเข้าใจเป็นอย่างมากเลยค่ะว่า อ่า มันก็จะเหมือนแบบว่าเป็น ฮอร์โมนเนาะ ที่แบบว่าแม่ต้องปกป้องลูกตอนนั้น แล้วแบบว่าบวกกับการแบบว่าโดนโกงอีก แบบ อยากจะแบบว่า แนะนำนิดหนึ่งเนาะ คือเหมือนประมาณว่าตอนเนี้ยค่ะ เราก็รู้สึกว่าอาจจะแบบว่าเกิด อันนี้คือเรื่อง เกิดมานานไหมคะ?
อืม ค่ะ โอ้โฮ เรื่อง เกิดมานานแล้วค่ะ ตั้งแต่ปี 64 เนาะ ตอนเนี้ย เอ่อ ก็คือแบบ คือก็ผ่านมานานแล้วค่ะ แต่ว่าใจเรา อะยังไม่พร้อมเลย พอเราเก็บเงิน เราอยากจะเก็บเงินไว้ แน่น ๆ ก่อน แล้วก็พยายามที่ จะเอาเงินตรงเนี้ยค่ะไว้สำรอง เพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกเรามาอยู่กรุงเทพตอนเนี้ย ตอนแรก เราอยู่ที่เหนือนะคะ แต่ตอนย้ายมากรุงเทพแล้ว เราก็ไม่เห็นคาเฟเราที่แบบยังไม่เสร็จอะ ยัง ยังมุงอันนี้อยู่เลยอะ ยังมีสแลม บ้าง แบบที่ต้องติดกระจกอยู่เลยอะค่ะ แล้วแอร์ก็ไม่มี ยังไม่ทันได้ซื้อเลยด้วยซ้ำ แล้วเราเองก็หดหู่ ใจ จะเก็บเงินไว้ดูแลลูก แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีกับสภาพจิตใจของ เราอะค่ะ
อืม ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ อือ อือ อืม อ้าว

อืม แบบนี้นี่เอง แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เราเคยเริ่มทำธุรกิจนี้ไปหรือยังคะ? หรือว่าตอน เนี่ย เลย แล้วตอนที่ยังไม่ได้เริ่ม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าตอนเนี้ยมันติดขัดตรงไหนเหรอคะ?
ค่ะ ค่ะ คือเราเริ่มธุรกิจนี้ไปตั้งแต่ปี 64 แล้วค่ะ แล้วก็ทำ ค่อย ๆ ทำมาเรื่อย ๆ จนมีลูกค้าประจำ คือเรา ตอนนั้น เราดีใจมาก ๆ เลยค่ะ คืออยู่ ๆ ร้านเราเป็นร้านเล็ก แล้วยัง ไม่มีรีวิวจากลูกค้า เราก็พยายามเขียน Post-it นะคะ แล้วก็แปะไปให้ลูกค้าว่า "อ่า เราเป็นร้านใหม่นะคะ แล้วก็สามารถติชมนะคะ ตรงคอมเมนต์ ได้เลยนะคะ อันนี้อยากจะให้ปรับปรุงตรงไหน ก็ ก็ พิมพ์ เลยนะคะ ตรงคอมเมนต์ เราแค่ต้องการรีวิวว่า มีลูกค้าซื้อจริงจากร้านเรานะคะ" อย่างเงี้ยค่ะ แล้วทีนี้เราก็ได้ ก กระแสตอบรับแบบดีมาก ๆ เราให้ ได้ห้าดาวเต็มไม่ถูกหักเลย แล้วก็อยู่ ๆ ค่ะ มีออร์เดอร์ล็อตใหญ่จากบริษัท นะคะที่เขาจะซื้อให้กับพนักงานในการประชุมค่ะ ประชุมใหญ่ โอ้โฮ เขาสั่งผัก kale ค่ะ ปั่นสับปะรดนะคะ บางที ก็ปั่นแอปเปิล แล้วแต่ค่ะ สั่งแบบ เยอะค่ะ หลาย 100 ขวดเลยค่ะ แล้วขวดหนึ่งของ ร้านเราอะขายขวดหนึ่ง 85 บาท นะคะที่แบบว่าสกัด สกัดมาไม่มีน้ำตาลเลย แล้วก็ขวดใหญ่ ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คือ Greek Yogurt เขาก็ เราก็มีเค้กด้วยนะคะ เค้กแบบว่าเป็นชีสเค้กหน้าไหม้ที่แป้งค่ะน้อยมาก ๆ แป้ง 15 กรัม ต่อเค้ก 3 ปอนด์อะ นอกน้ำเป็นวิปปิงครีมแบบว่า creamy แน่ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ และ แต่ว่าราคาของเราก็ ไม่กล้าขายแพงด้วย แค่กำไรบวกนิดหน่อย แล้วแบบ โอ้โฮ ขายดีจนลูกค้าแบบว่าขอ Line ส่วนตัวนะคะ เพื่อที่จะสั่งล่วงหน้าด้วย เพราะว่าตอนนั้นเค้กเราไม่พอค่ะ เราถึง ถึงเขาจะสั่งแต่เช้าก็ตาม แต่เราไม่คิดว่า ว่าจะเยอะขนาดนั้น เราเป็นร้านเล็ก ๆ อะค่ะ คือมีแค่ 3-4 โต๊ะที่ ร้าน แต่ว่าร้านมันยังไม่เสร็จดีนะคะ มันยังไม่ได้ติดกระจก ตอนนั้นเรา เราพยายาม ที่จะ จะเปิดออนไลน์ไปก่อน ก่อนที่ร้านจะเสร็จด้วย อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
อืม อา อืม อา อืม อืม อา อือ อ๋อ ค่ะ อืม อืม อืม อ๋อ